Ya, birde, sen böyle uzaktan geliyorsun, bir şey yapıyorsun, insanlar bir de sana daha fazla özenirler, sevdiğin yemekler pişer. Of, ımm, sen bunu ne zamandır yememişsindir. Abi, böyle, bir de, böyle, onun şeyi yoktur, kepçe oranı yoktur, koydukça koyulur o. Sen orada, ııı, kilo vermeyi aslında ke kafana koymuşsundur ama bir gidip gelmişsindir 5 kilo alıp, ııı, sonra tekrar spor salonları vs. yani.
Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Eee <chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Evet, evet. Ama o da şey, güzel bir şımarıklık da verir, çünkü, hani, sana sorarlar, "Ne yapayım sana, hani, ne istersin?" falan diye. Böyle, sipariş verme hakkın falan da doğar, değil mi?
Bir de böyle, şey zorlarlar. Ya "Söyle ya! Her zaman yapmıyorum ya, söyle, canın ne is istiyorsa bu sefer onu yapacağım." Zaten hep öyle olmuyor mu ki? <chuckles>
Evet. Evet. Evet, ama yine de, bence, yani, işte, sarmadan başladık. Iıı, mesela, ııı, şöyle bir şımarıklık yapıp, yaprak sarması, pazı sarması, lahana sarması falan gibi çeşitlendirmek falan, nasıl olur sipariş verirken? <chuckles>
Of, of, of. Ne olmaz mı? Acayip olur hem de. Bu arada biz
Bence de çok da eğlenceli olur. Komik bir şaka gibi. Siparişlerde hep sarma var. <chuckles>
şey gibi olacak, galiba biz bu muhabbeti bitirdikten sonra bir mutfağa gideceğiz gibi herhâlde.
Eee, benim sarmam hazır, artık sen düşün. <chuckles>
B inanır mısın bizde de sarma var. <chuckles>
A! Afiyet olsun ya. Çok güzel. O zaman, böyle bir bayram tadında, bayram sofrası tadında, bir sofra hazırlayalım. Böyle, sevdiklerimizi anarak, onları yâd ederek yiyelim olur mu?
İyi ikimiz de maruz kalmayacağız. Doğru, bir de bunu birbirimize hatırlattığımız için, iii, birbirimizi de unutmayalım lütfen.
Evet, kesinlikle! Peki, mesela sen yoğurt koyar mısın sarmaya?
Ben, eee, yoğurtçuyum. Eee, bazen, hatta zeytinyağlının bile yanında isterim böyle. Bilmiyorum biraz damak alışkanlığım mı? Eee, ama koyarım. Ya sen? Sen koyar mısın?
Hıı. Evet. Tabii, ben de çok severim. Ben de yoğurtlu sarma yerim yani. Çok severim.
Iıı, o zaman
Evet. Bayramlarda da öyle mi servis ederdiniz? Biz öyle yapmazdık ama. Misafire, hani, tabağı koyarken, yanına yoğurt koymazdık, siz?
Yoğurt koymayız ama muhakkak limonata koyarız. <chuckles> El yapımı.
Ha. Evet. Tabii. Ekşilik değil mi?
O böyle bizim de bir değiş evet değişmez. Hatta, annem biraz onun içine portakal da koyar, tadı güzel olsun diye. Ya, ne güzel aktı muhabbet, böyle bayramlara gittik, anılar canlandı.
Evet. Ay, anladım. Ya, evet çok keyifliydi gerçekten! Çok, çok keyifliydi. Ben de çok mutlu oldum. Iıı, sana bayram tadında bir akşam diliyorum ve, eee, afiyet olsun diyorum şimdiden sarma için.
Bilmukabele diyorum. Teşekkür ederim, iy hayırlı akşamlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Ben de sana öyle. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Afiyet olsun şimdiden tekrar. Görüşürüz. Hoşça kal.
Bay bay. Sen de. <chuckles> Sağ olasın, hoşça kal!

Ya, mar ı birazcık ben şöyle düşünüyorum, bayramlar, düğünler birazcık bir araya gelmeyi de vesile kılan, eee, tekrar bir araya gelmemizi sağlayan biraz, eee, organizasyonlar gibi ya da işte, iyi ki varlar dediğim şeyler. Eee, ben, mesela, uzakta kuzenlerim olduğunu hatırlıyorum, bayram ya da düğünde bir araya gelirdik, eee, o özlemi gidermek için sabahlara kadar otururduk, yani.
Hıh. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hıı. Ya! Çok güzel, değil mi?
Onu hep ararım, bir b böyle şeylerde de hep yine devam ettirmeye çalışırız. Hepimiz çok şükür sağız bu anlamda. Eee, onun tadı damağı apayrı bir şey. Eee, yani, sen de sen sen senin de aslında ne düşündüğünü merak ediyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ya evet, tabii çok, ııı, kıymetli. Çünkü gerçekten, mesela, işte, bir sarmadır, ne bileyim ya da bir bayram baklavasıdır. Hani, bunlar normalde "Evde oturayım da bir baklava açayım." demezsin, yani. Hani, bayramda da ama hani, baklavasız geçmesi, mesela, bizde çok ekstrem bir şeydi. Ba baklavasız olmaz. Tatlı mutlaka yapılacak evde. Bu yüzden, hani, insanlara değer vermenin de aslında bir göstergesi gibi o böyle büyük sofralar, mesela, bence çok güzel şeylerdi bunlar.
Ya, bu arada baklava dedin, böyle beni benden aldın. Babaannem babaannem böyle incecik açar, tane tane özenir, arasına cevizini bilmem nesini içini dolu dolu yapar. Ve en son şerbetini döker. O böyle şey çok güzeldir, hani, Antep'ten vs.'den falan filan aldıkların, onlar apayrı lezzet ama el baklavası, ev baklavası da acayip bir şey, onu çok yap acayip hatırlattın şu an bana.
<chuckles> Hıı. Hı hı. Evet. E kesinlikle öyle. Evet, ya ben çocukken, eee, pastaneden, ııı, ş ba şeyden al dışarıdan alınan baklavayı daha çok severdim, işte, f Antep fıstıklı falan severdim. Sonra büyüdükçe fark ettim, eee, cevizli ev baklavası nasıl bir, aaa, efsaneymiş, yani? Gerçekten bambaşka bir şey. Evet.
Evet. Evet. Bir de onu böyle incecik açarlar, böyle bir kesmeye çalışırsın, dağılır, ondan sonra çatalı muhakkak alttan daldırıp yemek zorunda kalırsın ama o çok güzeldir, yani.
Evet. E evet. Evet, evet, kesinlikle bence de. Peki başka, mesela, baklava haricinde kalburabasma falan, ya, revani, şerbetli tatlı yapılır mıydı sizde bayramda?